فأنا أنا أنا أنا أنا شايف بصراحة إن أنتِ يعني التوتّر اللي أنتِ حاسّة بيه ده، ده توتّر طبيعي جدًا، ل بالذات إن أي حد فينا لمّا بيبدأ حاجة جديدة، الطبيعي إن هو بيحِس كده وأنا متأكد إن أنتِ لمّا بدأتِ شُغل في الشركة اللي أنتِ بقى لك فيها 6 سنين دلوقتي، كنتِ حاسّة بنَفْس التوتّر برضه. آمم، لكن أنا مش شايف بصراحة إن أنتِ آآ محتاجة إن أنتِ آآ تعيدي التفكير في الموضوع ده. بالذات إن أنتِ أصلًا عارفة إن المُرتَّب هناك الضِعف وفي نَفْس الوقت أنتِ طالعة على Position عالي هناك وفي نَفْس الوقت الشركة يعني الCV آآ هيفرق جدًا اسمها عليه، فأنتِ حسبتِ المكاسب أصلًا ودي حاجة كويسة جدًا، ده معناه إن أنتِ أصلًا مُتحمِّسة للموضوع، وإن طريقة تفكيرِك بصفة عامة إن أنتِ بتبُصّي لقُدّام، مش بس لفترة الراحة وكده.
طيب، يعني تعتقد إن أنا الأفضل إن أنا أ أجازف وأستمر وأروح الشغل الجديد و وأخوض التجرُبة؟ آآ، هل القلَق والخوف اللي أنا حاسّة بيه ده آآ طبيعي؟ يعني ممكن ينتهي أول ما أبدأ أ أروح وأستقر في المكان هناك وأتعرّف على ناس جديدة والّا ممكن يفضل معايا حتّى كمان بعد ما ما ما أبدأ شُغل؟